ผักหวานคุ้น ๆ นะคะ
ใช่ ผักหวานปกติอะค่ะจะมีผักหวานบ้าน แล้วก็ผักหวาน ป่า แต่ถ้าอยู่ใน โซน ภาคเหนืออะค่ะ ปกติผักหวานเนี้ยค่ะเขาจะออกฤดูแล้ง ก็คือตอน ช่วง ที่แบบว่าใบอะค่ะทิ้งต้นอยู่แล้วนะคะ แล้ว หลัง จากนั้นน่ะค่ะ ก็จะมีช่วงฤดูแล้งเนี่ยแหละค่ะที่มีพายุ พายุเข้าก็จะมี ฝนตก นะคะ พอ อ่า ผักหวานเนี่ยเขาทิ้งใบหมดทั้งต้นเลย เหลือแต่กิ่งก้าน แล้วพอ มีพายุเข้ามา ค่ะ ใบก็จะเริ่มผลิออกมา แล้วก็จะเป็นใบ เล็ก ๆ ใช่ค่ะ เป็นยอด ๆ ก็จะเป็นใบเล็ก ๆ ซึ่งสามารถกินได้ทั้งก้านเลย
ค่ะ อืม อา ค่ะ ค่ะ อา ค่ะ อืม ค่ะ อา ค่ะ อืม ค่ะ อืม ใช่ ๆ อา พอนึกภาพออก ค่ะ อา เป็นแบบยอด ๆ ไหมคะ? อืม ค่ะ อา โอ้โฮ น่า แล้วรสชาติมันเป็นยังไงคะคุณบ้าน?
รสชาติเหมือนชื่อเลยค่ะ ใบก็จะหวานมาก เพราะว่าผักเนี้ยค่ะ อยู่ในป่าแล้วแถว โซนภาคเหนือ เนี่ย เป็นภูเขา สลับซับซ้อนกันเยอะ ใช่ไหมคะ แล้ว ใบไม้ เนี่ยก็จะทับถมดินนะคะ เป็นระยะเวลาเป็นปี ๆ แบบทับถมแล้วทับถมอีก แล้วทำให้สารอาหารนะคะ ตรงนี้เยอะ จริง ๆ
มันหวา เออ อืม ค่ะ ใช่ โอ้โฮ อืม อืม มันแบบ สมบูรณ์ เนาะ โอ้โฮ ค่ะ อืม
ใช่ ๆ ค่ะ แล้วผัก หวาน นี่ต้องอยู่ในป่าลึกด้วย นะคะ แม่อะเคยเอามาปลูกแถวบ้าน ไม่ ไม่ขึ้น ใช่ค่ะ
อืม มันไม่ขึ้นใช่ ม อืม โอ้โฮ พอได้ฟังเรื่องของคุณบ้านรู้สึกว่า โอ้โฮ จริง ๆ แล้วแบบพื้นที่ของคุณบ้านน่าจะเหมาะกับการทาน Keto มากเลยนะคะ เพราะว่าเหมือนพอทาน Keto อะค่ะ เราต้องเน้นเรื่องของผัก เป็นหลัก แล้วก็ทานเรื่องของ แบบ โอ้โฮ! ข้าวทุกอย่าง แป้งคือต้องงดหมดเลย แล้วก็กับเนื้อ เนื้อสัตว์ ใช่ ใช่ เราต้องหาสาร เราต้องหาอย่างอื่นมาทดแทนน้ำตาลค่ะคุณบ้าน รู้สึกว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ยากเลยก็ว่าได้ แต่พอเราได้ทำแล้วอะค่ะ ก็เห็นผลได้ดีมาก ๆ เลยค่ะคุณบ้าน
ค่ะ ค่ะ อืม น้ำตาลด้วยอย่างงี้เปล่าคะ? ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ ถ้าอย่าง งั้น น่ะค่ะ มีโอกาสได้ลองดูนะคะสำหรับการทาน Keto ค่ะ แต่ว่ายังไงอะค่ะ ส่วนตัวของบ้านเองก็คิดว่า การออกกำลังกายก็ยังไง ก็ควบคู่กับอาหารก็จะดีที่สุดถูกไหม คะ คุณหมวก?
อืม ได้ ได้ ต้องลอง ค่ะ ต้องลองค่ะ อืม ใช่ ใช่ค่ะ โอ้โฮ คุณบ้าน วันนี้คือขอบคุณคุณบ้านมากเลยนะคะ ได้รับความรู้เยอะมากเลยค่ะ
ค่ะ ค่ะ ขอบคุณเช่นกัน สวัสดีค่ะ
ค่ะ สวัสดีค่ะ

ใช่ ก็ต้องนั่งรถต่อมาประมาณแบบ 15 นาทีได้ค่ะ
อ๋อ ถือว่าใกล้อยู่นะคะ ใกล้สนามบิน ค่อนข้างสะดวกนะคะ ถ้าอย่างงั้นก็คงจะมีเวลาที่แบบว่า บางทีแบบว่านึกอยากจะออกกำลังกาย อยากจะดูแลสุขภาพ อย่างเงี้ย ถ้าเดินทางมากรุงเทพกับบ้านก็สะดวกนะคะ มีเครื่องบินถึงนะคะ แล้วพอจากสนามบินไปถึงบ้านก็แค่ สิบ กว่านาที อืม ค่ะ
ใช่ ๆ ใช่ค่ะ ใช่ค่ะ อืม อา ค่ะ อา ใช่ ๆ ใช่ค่ะ ก็แบบ ใช่ ใช่ค่ะ โอ้โฮ จริงค่ะ แล้วแบบ อันนี้มีเรื่องที่จะอยากถามคุณบ้านบ้างแล้วกันค่ะ คุณบ้านคิดว่า นอกจากการที่เราออกกำลังกายแล้วเนี่ย ช่วยให้สุขภาพกายเราดีแล้วอะคุณบ้าน การ กายเนี่ย คุณบ้านคิดว่ามันมีผลกับอารมณ์หรือว่าจิตใจของเราบ้างไหมคะ?
ค่ะ ค่ะ